Oo, ginawa namin no'n huminto muna kami, tapos, ah, kumbaga hi naghanap kami ng kung saan may signal. 'Di ba, gano'n naman minsan kapag mahina ang signal biglang nawawala tas may mga pagkakataon na, hahanap ka lang ng tamang puwesto or lugar na matatapat mo 'yong mobile mo, para maano bumalik 'yong signal. So, gano'n 'yong ginawa na lang namin, huminto muna kami, parang wang ano pampatanggal na lang din ng asar, init ng ulo, ganiyan, dahil naliligaw na nga kami at humanap na lang kami ng signal. So, gano'n 'yong nangyari sa'min, pagkatapos no'n, no'ng nahanap na namin 'yong tamang di ano kumbaga daan na susundan namin, ah, tinandaan na lang namin siya parang isini-screenshot namin siya para masundan talaga namin siya.
Mm. Oo. Tama. Mm. Oo. Oo. Hmm, okay, okay. Pero at least, ah, kumbaga parang gumawa pa rin kayo ng paraan. Kasi siyempre kumbaga diyan na 'yong lalabas 'yong mga diskarte ninyo, eh, 'no. Siyempre, panic mode na kayo lahat na no'ng mga nadaanan niyo ba bigla-biglang, ah, nagpa-flashback sa inyo, 'di ba? <laughs> Gano'n 'yo <laughs>
Mm. Korek. Ah, oo.'Yon nga 'yo parang nakita, "O, nadaanan na natin 'to, ba't bumalik tayo dito?" Tas babalik na naman kami, tapos "O, dumaan na tayo dito, ah, kailangan susunod na dadaanan natin ito na." 'Yong gano'n. 'Yong nagmamarka na kami kasi may mga pagkakataon pa nga na ano, eh, para kaming ano, 'yong isip natin "Baka namamaligno tayo, kailangan natin magbaliktad ng damit." <chuckles> 'Yong gano'n.
Oo, oo. Mm. Mm. <laughs> Nanununo na pala, namamaligno, oo. So ginawa niyo ba 'yon, 'yong nagbaliktad kayo ng damit, ng medyas? <chuckles>
Oo, eh, sabi ko. Oo, in 'Yong ano, 'yong driver namin ang nagbaliktad ng damit kasi siya 'yong ano, eh, 'yong nagpapaligaw sa amin. So, I mean, 'yon 'yong in pumasok sa isip namin, Diyos ko po. So, nagbaliktad siya ng damit, so, alam mo 'yon?
Mm, mm. Ah, okay. Oo, um, medyo nakakanerbiyos nga 'yon. Lalo na kapag ang ang biyahe niyo gabi ginabi na kayo, 'yon. 'Yon talaga nakakatakot, 'di ba? So, pag gano'n naman 'yong mga sitwasyon, paano ninyo pinapanatiling kalmado ang sarili kapag hindi sigurado 'yong daan?
Hmm. Tama.

Mm, buti naman at ganun ang ginawa ninyo, kumbaga talagang, ah, pumupunta kayo sa parang, ah, mm ah, may, ah, yung mga parang taga-roon talaga, di ba, katulad ng may tindahan yan. Siyempre, iyan, ah, kumbaga, para bang, ah, meron na yang kaalaman, kumbaga, tungkol sa lugar na iyon, ’di ba? Siyempre, hindi rin naman niyan magse-set ng tindahan doon nang hindi niya hindi niya alam yung yung mga tao doon o hindi niya kilala yung tao, o kaya kung, ah, kung hindi siya tag ta talaga taga-roon, ’di ba? So, Kaya yun, maigi yang gan ginawa niyo na ganyan. Ah, nagtanong ba kayo ng baka sakaling, ah, meroon dun na pa-loadan, baka naman na <chuckles> naubusan lang kayo ng load nung mga panahon na yun? Kasi, kung ano, di ba, hindi man maiwasan. Minsan kaya nawawalan ng signal kasi walang load, di ba? At.
Mm. Korek. Oo, hindi yan di ba noon, di ba? Korek, mhm. Hmm. Hmm. Mm, hindi may load naman. Nagkataon lang talaga nung dun nga yung pinagtanungan namin na karinderya na kinainan namin dun na dahil nga daw sa ma-ano, ma-puno ganyan. Ah, pataas yung lugar talagang may pagkakataon daw or kumbaga may parang spot na biglang nawawala yung ano, yung signal, ganyan. So, nagkataon din naman pa-exit
Mm. Mm. Mm, spoty talaga yung lugar, mm.
Mm, so lalo na nung nagkamal nagkamali kasi kami ng exit. So, napasok kami sa lugar na iyon. At pagpasok pala namin sa lugar na iyon, yung lugar na ayung, yung ano, bigla kaming nawalan ng signal. So dun na kami nagka-ano nagka-ligaw-ligaw lalo. So yun dun kami nagharar na hirapan, kumbaga.
Eh, pero mm. Oo, nga. Mm, ayun lesson learned, wag pumasok sa, <laughs> Sa lugar na hindi alam, hindi. Pero eto nga, so ano yung pinaka-aral na natutunan mo mula sa karanasang naligaw kayo at nawala sa daan?
Ayun. <laughs> Totoo.